Sì, sì, io capisco, capisco.
Hai capito? Eh.
Ma, e te invece com'è che hai scelto di fare questo questo lavoro?
Italia non non è non è avanti per capire il la importanza dell'informatica, quindi non è apprezzato il mio lavoro qua. Hai capito? È apprezzato sai dove? In Svi in Svizzera.
Sì. Dove? Sì? E perché non vai lì?
In Svizzera a a Lugano tu pigli 6000€ ehm, scusa, 6000 franc che che sono 6000€.
Okay. Sì, sì, in pratica. Beh dai, c'è tanta possibilità di mhmm, di mhmm, differen cioè, differenziamento nel settore lavorativo.
Ma ti re ma ti rendi conto che in Italia uhm Italia un barista prende lo stesso stipendio di un informatico, ma ti rendi conto? O ovviamente con massimo rispetto al barista, eh, perché perché lui lui che sceglie questo, vabbè gli piace eh okay, non c'è problema. Però all'informatica tu fai più sforzo, è una cosa sp speciale, una cosa particolare, che hai bisogno proprio di di cio, non è facile. Tu ma ti rendi conto che il pae eh sì, qua in Italia, uhm, tu fai il barista, c'è uno che che che sceglie di fare il barista perché magari guadagna più di un informatico, addirittura. Ma ti rendi conto? Perché un barista può aument ammontare anche su 1.700-1.800 magari in un bar spettacolare.
No, certo, certo. Mh-mh. Ma sì, sì, sì. No, certo, studi anni. Mh-mh. Mh-mh, cavolo. Eh, sì, no mhmm
Ec beh, cioè, ti rendi conto? Un informatico prende 1500-1600. È un'offesa.
Mh, dai sì.
Questo paese non andrà mai avanti finché non rispetta e e non apprezza.
Potrebbe Eh no, si potrebbe essere un po' mhmm, più che altro vanno alzati gli stipendi in modo generale. Non è detto che il barista guadagni in modo, ehm, scorretto, ma è l'informatico che dovrebbe guadagnare di più, probabilmente.
Di più, bravo. Sì, sì, sì. No, sì, ma infatti il barista guadagna il giusto, ma ci mancherebbe.
Certo, certo, ci vorrebbe cioè, il minimo indispensabile per riuscire a a vivere.